آه بُصي هو خليني أقول لِك إن أول حاجة في الRoutine يعني أحب أكلمِك عنها، إن أنا شخص صباحي، يعني <chuckles> باحب أصحى الصبح جدًا، جدًا، جدًا، أحب أصحى بدري، أي نعم أوقات كتير أوي للأسف مش باقدر أصحى بدري، يعني أنا أنا بجد الناس اللي هي بتنام الساعة 22:00 بالليل وتصحى الفجر دي و بجد ما شاء الله يعني باحسدهم، باحسدهم اللي هو اللي هو الحسد الحميد الجميل، اللي عارفة اللي هو باتمنى آه، إن هُم يستمروا عليه وإن أنا كمان أعمل زيهم، آآ، أنا عايز أقول لِك أنا لمّا باصحى مثلًا الساعة 7:00 ص اليوم ده بيبقى أطول يوم في حياتي، ودي حاجة تحفة.
إمم. حلو أوي، أيوه بالضبط. أكيد يعني، بيبقى اليوم فيه بركة يعني.
جدًا دي حاجة تحفة؛ لأن اليوم بيبقى طويل، والواحد بيبقى عنده، آآ، وقت يعمل كل حاجة، وبجد بتبقى من أحلى الحاجات وباعمل كل حاجة أنا هاعوز أعملها، وبيتبقى وقت كمان. بعكس مثلًا لمّا أوقات مثلًا أسهر بالليل شوية، فأصحى الساعة 12:00 أو أصحى الساعة 13:00 هو الواحد أصلًا بيبقى صاحي عارفة مقريف شوية كده من غير حاجة، و ولسه عقبال ما نفوّق ونفطر ومش عارف إيه، بقينا ال الساعة 16:00 ونشوف اليوم هيمشي إزاي، بقينا المغرب، آآ، خالص.
إمم. أيوه فِهمت. بيبقى اليوم مش منظم يعني، وبرضه الواحد بيكسل، مش بيلحق يعمل كل حاجة وراه.
جدًا، جدًا، جدًا، فهو أول حاجة في الRoutine إن أنا باحب أصحى بدري يعني، أنا حتى شغلي مثلًا شيفتاتي متغيِّرة وأوقات بيبقى مثلًا بنقعد فترة كبيرة مثلًا الصبح نقعد مثلًا أسبوع في نُص اليوم، أسبوع تاني اللي هو الShift اللي هو الOvernight اللي هو من 22:00 بالليل ل7:00 ص الصبح، آآ، بالضبط ولكن الحاجة الجميلة أوي بقى إن إحنا بنعرف إن إحنا نSwap أو نبدل الShift ده مع ناس فإحنا عندنا مجموعة ناس كده هُم الوطاويط بتوع الTeam بتاعنا هم بيحبوا يشتغلوا بس Over حرف جدًا هُم شقاق الليل دي.
إمم. آه. <laughs> بالضبط بيحبوا يسهروا يعني، بيحبوا الShift الليلي، أنت بالنسبة لك ما بتحبش إنك تِفْضَل صاحي طول الليل، بالعكس أنت تِفَضَّل إنك تنام بالليل يعني.

بالضبط، بالضبط، باحسّها لذيذه الصراحة بتعمل لي Mood حلو كده، ف فغالبًا كده شكلي يعني مُنجَرِف ورا موضوع ال ال ال القهوة، وعالم ال يعني يعني ربنا يستر، يعني ادعِ لي. <chuckles>
إمم، <laughs> طب حلو أوي، يعني كويس برضه إن أنت كنت عامل احتياطاتك من الأول أصلًا إن أنت م ما تُدخُلش أوي في عالم القهوة، وبرضه عامل حساب لنفْسك أنت بتشرب إيه، وإيه اللي ينفع إن أنت آآ إن أنت مثلًا تنغَمِس فيه أوي، وإن أنت تعرف إنك تشربه طول الوقت ولأ، وتعرف تسيطر على نفْسك حتّى في الحتّة دي، وطول ما أنت بعيد عن القهوة السادة يعني تمام، يعني <chuckles> الموضوع هيبقى لطيف، طب قُل لي بقى
أوكي يعني هي أهم حاجة القهوة الساده أوكي، يعني <chuckles> خلاص أنا هاحط ده في الحسبان علشان ما ما ما ما ادخلشِ يعني، ما تخطفنيش في العالم بتاعها يعني، <chuckles> هاعمل ده.
<laughs> بالضبط بس على الأقل يعني تقَلِّل كافيين في اليوم، اللي هو مثلًا ما تشربش أكتر من 2 في اليوم، 3، في ناس متعودة إن هي تشرب 3 طول اليوم، بس اللي هو إيه، مش أكتر من كده يعني.
لا، لا، لا، لأ، أنا مش في المرحلة دي خالص، أنا في مرحلة فنجان 1 كلّ كام يوم مثلًا، يعني أنا لسّه في ال آه، الخطوة الجاية آه الخطوة الجاية كلّ يوم، يعني فنجان 1 لـح يعني واحدة، واحدة أنتِ عارفة هي بتشد رجل الزبون في الأول، فأنا لسّه علي الشط يعني، لسّه ما غرِقتِش. <chuckles>
طب كويس. ياه! طب ما أنت حلو أهو، <laughs> حلو جدًا ده. <laughs> بالضبط آه. إمم، بس كويس إنك عامل Control، حتّى في الأول يعني حاول تحافظ عليه على قد ما تقدر، بس قُل لي بقى يعني آه أنت مثلًا آآ الأيام اللي أنت مش بيبقى عندك فيها شغل، أوي يعني أيام الإجازة بقى، الأعياد، المناسبات، الأوقات اللي بيبقى فيها عندك إجازة مثلًا طويلة شوية، أنت يومك برضه بيمشي بنفْس الRoutine، والّا أنت بتغيَّر فيه حاجات؟
هاحاول، قولي لي. إمم.